Oye, eh, pues mira, te quería s compartir algo, eh, que me está pasando últimamente, bueno, ya lleva, mm, unos varios mesesitos, eh, que es que me ay, me siento muy culpable cuando me estoy tomando así unas pausas para descansar, o sea, así como para ponerme a leer, eh, o hacer algo que normalmente, pues, disfrutaba, ¿no?, me siento así culpable, porque la verdad es que yo tengo muy metido en la cabeza desde, pues, hace mucho tiempo en la parte de la productividad, eh, de siempre estar, eh, pues, ya sea en el, por ejemplo, en los trabajos era así como bueno, obviamente dar así el máximo, ser muy eficiente, y y bueno, antes era un poquito más sencillo, porque yo trabajaba más en la oficina, entonces, eh y tenía un horario, y mi salario era como que pues, el mismo todos los meses. Entonces pues no mm, pues lo podía manejar mejor, decía bueno, en estas 8 horas voy a dar así lo mejor de mí, pero ya se cortaba eso, las 8 horas, y y ya estaba, ¿no?, y ya después podía como que pues hacer ejercicio, relajarme, etcétera. Eh, pero ahora llevo como 3 meses trabajando en desde casa, y estoy en un trabajo que entre más horas trabajo, más gano, y este, y entonces claro, aquí ya me dieron en mi clavo, que es así como de pues, a producir lo más que se pueda, ¿no?, o sea, a generar así, eh, ganancias, y claro, cuando quiero así des descansar, eh, pues, empiezo a pensar como de: "Ay, es que ahorita podría estar haciendo dinero", ¿no?, eh, podría sí, o sea, sobre todo es esa parte, y no disfruto esos esos descansos, y cuando y cuando me llego a hacer alguna pausa durante el trabajo, eh, pues, la verdad es que en vez de, o sea, no sé, relajarme o algo, pues, me pongo a hacer cosas en la casa porque digo bueno, pues mientras aprovecho ese tiempo, ya que si no estoy trabajando, pues, hago cosas así en la casa, entonces me cuesta mucho trabajo y no sé, si tú me puedas ayudarme, pues, sobre todo en no sentirme culpable, ¿no?
Oye, no te no te, eh, sientas culpable. Es una sensación, pues, nueva para ti. Entiendo que ese nuevo trabajo te ofrece, mm, pues, algunas cosas que anteriormente no no conocías, y y es completamente entendible que quieras como dar el máximo, sobre todo si es un trabajo así de flexible que te permite trabajar cuando tú quieres, pero que al mismo tiempo, pues, el tiempo que le dediques a esta actividad hace que que produzcas más, o menos, ¿no? Entonces, lo que sientes es muy muy normal. Oye, me gustaría saber un poco más acerca de este cambio que has tenido, ¿desde cuándo trabajas de esta forma? Y si, ¿este sentimiento de culpabilidad ha existido desde el inicio?
Ujú. Pues mira, llevo casi 3 meses, y la verdad es que sí, mm, o sea, desde que empecé con este trabajo, pues sí, me siento así culpable por no estar trabajando, o hacer algo así, entre comillas "de valor". Porque, como te digo, antes era un poco que, pues, no me sentía así mal porque decía: "Bueno, ya trabajé, pues mi salario es el mismo", y como que decía: "Bueno, ahora ya tengo que o sea, me pongo a hacer otras actividades", ¿no? Pero ahora que que mi salario depende más del tiempo que trabajo, pues, ahí sí, desde que empecé a trabajar, o sea, me empecé a dar cuenta que me sentía culpable por estas pausas.
Ujú. Okey. Oye, y por ejemplo, mm, centrándonos en este trabajo, esta actividad que tienes, em, ¿en qué momentos de? como te entiendo que te permite mucha flexibilidad, ¿no? Entonces tú como, ¿en qué momento del día pues te te dedicas a hacer esto, cómo lo compaginas con tu con tu vida diaria? Eh, por lo que escuché, pues, también tratas de aprovechar tus pausas, tus descansos, pues para hacer otras actividades que como que son propias del hogar, ¿no? Mencionaste algo de de ocuparte de labores como domésticas. Pero pues, ¿en qué momento del día lo lo te dedicas a hacer estas actividades?
Mm. Ujú. Pues, hago un poquito como horario partido, por decirlo así. Empiezo a las 8 de la mañana a trabajar y termino a las 12 del día, como quien dice, el primer turno. De ahí ya, pues, me pongo a hacer cosas de de la casa este, eh, como, y ya después de ahí, eh, a las 3 de la tarde regreso, hasta las 8 de la noche.
Ujú. Okey. Oye, ¿y esto lo haces todos los días?
Sí, trato de hacerlo todos los días, este, a veces incluso lo hago hasta más tiempo, o sea, mm, no más tiempo en el día, sino hasta los fines de semana, porque a veces, eh, por ejemplo, mi pareja pasa de que, eh, él depende mucho del clima para poder, eh, realizar su trabajo. Entonces, por ejemplo, si, eh, hay días lluviosos entre semana que él no puede trabajar, pues, trabaja el fin de semana, y entonces, pues, yo me quedo así como de: "Ay, pues si él va a trabajar, pues yo trabajo", ¿no? O sea, digo: "Pues, a sacar más dinero en vez de estar" pues sí, la verdad, digo: "¿Para qué me pongo ahí yo a a descansar y eso, si él tampoco va a estar?". Y pues, estoy trabajando, ¿no? Pero trato de hacerlo así entre de lunes a viernes y a veces, pues, varía el fin de semana en dependiendo de lo que de de cómo esté el trabajo de mi pareja.
Ujú. Okey. Okey, oye, y pues, entiendo esta parte de de la culpabilidad y un poco también del apoyo mutuo, ¿no? Entre pareja es muy importante. Pero, ¿tú cómo te sientes respecto, mm, a este trabajo, anímicamente, físicamente, te sientes como en con ganas, energía, ha afectado quizá tu, em, tu desempeño en otras actividades?
Bueno, a ver, la verdad es que sí me gusta el trabajo y, sobre todo, la libertad que que tengo. Pero sí siento que me ha afectado en, pues, en otras cosas, porque, como te digo, cuando no estoy trabajando, me siento así como que, eh, culpable por no estar o sea, es como como que no le sé poner así un fin, ¿sabes? O sea, como te digo, siempre puedes sacar más dinero, es como de: "No, pero puedo sacar más", y es como que me exprimo al máximo en energía, ¿no? Entonces, oh, yo siento que sí me afecta porque, pues, te digo, o sea, yo creo que estoy un poquito más irritable porque, pues, siento que no descanso porque siempre estoy haciendo algo así algo, ya sea en el trabajo o de cosas de la casa, y, este, y eso siento que no, mm, que no descanso. O sea, no no me siento descansada, ¿sabes?, y eso es lo que creo que me ha afectado principalmente.
Ujú. Ujú. Okey. Oye, y, este, mm, esa sensación de de descanso y todo, ¿ha ha sido una constante desde el inicio de tu trabajo? ¿Desde hace 3 meses te has sentido así?
Sí, o sea, a lo mejor al principio se tar me tardé 1 o 2 semanas en empezar a sentirlo porque, obviamente, estaba así con la energía a tope, pero ya después sí, ya empecé a ver que que la energía así como que fue bajando. Entonces sí, fue como a partir de las 2 semanas de empezar con este trabajo.
Ujú. Okey okey. Oye, y otra pregunta, pues, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué solías hacer antes de tener este trabajo durante tus tiempos libres, o en sí, cuáles son las tus actividades las actividades que tú más disfrutas, que no tengan nada que ver con, em, sí que sean por por puro placer?
Ujú. Ay, pues mira, la verdad es que, eh, me gustaba ir a a clases. Estaba aprendiendo, eh, catalán y eso me gustaba mucho. Me gustaba meterme a actividades como para aprender, también así me metía a a un taller de costura, eh, y me gusta también leer, y estar con mis perritos, ah, sigo saliendo a pasear con ellos, pero antes también hacía caminatas más largas con ellos en la montaña, y ahora ya no las hago tan largas tampoco.
Ujú. Okey. Okey okey, entiendo completamente esto que te está pasando, eh, como las actividades que has descuidado un poco, o has dejado, pues, de lado, ¿no?, porque obviamente un trabajo que te permite esta flexibilidad, pero que también al mismo tiempo, eh, es un arma de doble filo porque te, mm, te dice bueno, trabajas y ganas lo que, eh eh, en función de tu del tiempo efectivo de trabajo, eh, pues, te deja esta, mm, este deseo, ¿no?, de que justamente como tú lo mencionaste, exprimirte al máximo para poder ganar, eh, la mayor cantidad, entonces, bueno, mira, primero que nada te quiero felicitar por por tu constancia en este empleo por todo esto que es como, eh, trabajo en equipo con tu pareja, eh, y también porque creo que hay que recalcar un punto muy bueno que mm, mencionaste es que te fuerzas, de cierta forma a tener, em, un horario establecido, ¿no?, tú fuiste muy clara en decirme yo entro a las 8, termino a las 12, vuelvo a las 3, y de ahí hasta las 8, de la tarde, me parece que dijiste, em, entonces, eso está muy bien eso está muy bien porque hace que tu cerebro se se se fuerce a a a acoplarse a esa rutina y que distribuya las demás actividades en función de estos horarios, entonces, felicidades ahí, eh, hay que mantener como justamente esta organización, pero quizás, em, tendríamos que bueno, si tú estás diciendo que no te estás sintiendo del todo cómoda con las energías que solías tener, has descuidado un poco las actividades, incluso hasta tu mascota se ha visto afectada, ¿no?, por los paseos más más cortos, pues, quizás, eh, yo lo que te recomendaría es que e empieces a pensar en ya sea reducir el tiempo que estás dedicándole a esta actividad, que te está afectando un poco, o, eh, darte realmente así como tú te has establecido los horarios de trabajo, eh, tan rigurosos, también, eh, pues, establecerte, eh, días de descanso, yo sé que es difícil por la por por la, mm, la naturaleza de tu empleo.
Ujú. Ujú. Ujú. Gracias. Ujú. Ujú. Sí.
Pero bueno, si quieres seguir como teniendo esta esta energía con la que empezaste, estos ánimos cuando es cu cuando te escuché hablar acerca de tus clases que tomabas, eh, me pareció que que, pues, era realmente algo que disfrutabas, ¿no?, entonces por qué no, eh, retomarlas, darte tiempo para poder hacer actividades que que te placen, porque eso es muy muy importante, sobre todo cuando tienes, pues, un ritmo de vida como el tuyo, ¿no?, tan ajetreado con tantas actividades por hacer, y bueno, si tien creo que, em, es importante mencionar que, eh, tienes que estar como en una condición en la que tú te sientas cómoda para poder ser, em, productiva en todas las áreas que que tienes ahí, con, eh, ya sea tu tu mascota, tu pareja, tu trabajo, y sobre todo, pues, lo más importante que que eres tú, ¿no?, que que eres tú y que necesitas, pues, darte ese descanso, así como has establecido los horarios para trabajar, pues, también es importante establecer horarios para descansar y sobre todo, que los respetes, ¿qué te parece?
Ujú. No, la verdad me me hace mucho eco porque, pues, es verdad, el trabajo no es lo único y sí he descuidado otras cosas, y ahorita lo que me ha pegado es ver esta parte, ¿no?, que también me he descuidado a mí, y y también a mis perritos, entonces eso me llega bastante, y yo creo que sí me voy soy una persona como que me gusta tener todo así organizado y creo que obviamente puedo organizarme esos espacios también, eh, para, pues, para poder disfrutar de todo, tanto del trabajo como de mis tiempos libres, así que bueno, te agradezco muchísimo que me hayas escuchado, la verdad es que ha sido liberador, y sobre todo por hacerme ver las cosas de otra manera, te lo agradezco infinitamente.
Ujú. Okey. Al contrario, y bueno, estoy aquí para cuando quieras volver a compartir algo.